Ну вот я пытаюсь Ну в детстве, наверное, да, когда я что-то там, допустим, нашкодила и я бы такая, типа, э: "Я не я, и вот и это не я, это само, это х это кот." <chuckles> А ф по-большому, если когда я уже взрослая была, э, я б довольно, ну скажем, я прямой человек. Если меня что-то не устраивает, я всегда скажу. И я от своих друзей, допустим, того же жду, да, или от своей семьи. И когда у ме меня были конфликты, когда мне что-то не сказали, и дальше это всплыло вдруг где-то через третьи руки, это намного хуже, потому что дальше с этим человеком мы не общаемся, потому что он не сказал в лицо.
Мгм. <laughs> "Да не я." Мгм. "Да-да-да, это не я." Да. Да да. Да.
Это для меня очень, э, скажем, м, чувствительная тема. Я считаю, что даже если это неприятно, да, тебе что-то скажут, а, но это скажет человек сам впрямую, это намного проще, чем когда ты через кого-то, случайно, вдруг узнаёшь и осознаешь, что тебя, тут как бы обошли где-то, и ты такой, типа: "Что?" Тем более, если это близкие люди. Лично моё мнение. Считаю, что между близкими не может быть такого.
Мгм. Мгм. Да. Да.